Welches Filmszene kannst du denn auf gar keinen Fall vergessen und warum?
Ich glaube, ähm, ja, die müsstest du kennen. Ähm, es gab ja diese Szene, sehr ikonisch und ich glaube, die wird auch s jahrelang noch in Erinnerung bleiben, äh, aus also die hat sich auch über Filme hinweg aufgebaut. Äh, das war die Szene, wo ja, wo, also in dem S in dem Film Marvel von Ma von Marvel, ne. Und es war Avengers.
Ja, ja, ich bin Riesen Marvel Fan. Avengers, yes die Erste.
Das war Avengers Endgame, Endgame!
Ah jawohl, super, wir reden. <laughs>
Äh, ja. Genau. <chuckles> Ne, und das war definitiv als, äh, Iron ja, du weißt es, ne? Also I Iron Man hat, äh, also oder Tony Stark hat Thanos die Infinity Steine weggenommen und dann hat er halt diesen Schnipser gemacht und gesagt, dass er Iron Man ist, ne? Also, was er auch, äh, bei seinen ersten Film halt gesagt hat, ne, am Ende, wo er so, äh in der Öffentlichkeit. Das war ja so 'ne Parallele, ne? So, es hat ja so angefangen das war auch so 'n Gänsehautmoment, ne? Weil das weil das
Ich weiß es, ich weiß es. <laughs> Ja. Ja. Okay, siehst du, ich habe an was anderes gedacht. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber da ich meine, da gab es ja viele geile Szenen, aber okay aber gut, du hast die Iron-Man-Szene, natürlich, absolut.
Ja, ja, weil weil ich, das war einfach für mich ich hab danach also okay, w das, du hast recht. Mir gefällt ja auch diese Szene ein, als alle Avengers sozusagen gekommen sind wieder, ne? Als, äh, wieder alle, ähm, zu ins Leben zurückgeholt worden sind und dann durch dieses, ähm, durch diesen Krei Zauberkreis von Doctor Strange, ne, wo wieder reinkommt. Und dann so sagen die so äh, sagt Captain America: „Avengers, es", al also diesen legendären Satz aus den Comics, ne? Das hat er auch noch nie gesagt und dann sagt er wirklich so: „Assemble" oder sammelt euch oder so, wie das auf Deutsch hieß, ne? Und, äh, das war auch legendär, aber ich ich ich meinte tatsächlich diese Iron Man Szene, wo also so wo er halt wirklich so sag so: „Ja, ich bin Iron Man", sch snappt und, äh, beendet sozusagen diesen Krieg, ne, also so gegen Thanos, ne? Und, ähm, das war einfach so, weil weil, es war einfach so erstens, was für 'n krasser Impact- Impact hatte das? So, weißt du? So, weil
Auch cool, ja, genau. Ja. Mhm. Ja.
weil du musst dir ja vorstellen, dieser Film wurde über jahrelang aufgebaut, ne? <smacks lips> Diese also so so d das hat wirklich über 10 Jahre wurde dieser Film aufgebaut, dass die ganzen, ne, dass diese ganzen Avengers in a a auf derselben Kinoleinwand stehen und so. Das hat ja Jahre gedauert, ne? So die erst mal einzuführen, ne, in jeden Film. Und dann auch noch wer hat das alles gestartet? Das war ja Iron Man eigentlich. Der f erste f so Marvel Film, ne, war ja so ein auf den äh, wo man so gemerkt hat, okay, das hat so 'n Cinematic Universe, das war ja Iron Man. Und dann sagt er ja, beim ersten Film sagt er am Ende so, bei dieser z Pressekonferenz, ne, er sagt einfach so: „Ja, ich bin Iron Man", ne? Also so gi gibt einfach so vor der ganzen Welt so zu, dass er Iron Man ist, was eigentlich auch voll untypisch war für diese Helden, ne, weil ja du weißt ja, so Geh Geheimidentität und so, ne? Aber, äh, er war so, yucki, er war so yucki, ich sage einfach, ich bin Iron Man. Und, ähm, das hat er ja dann bei Endgame, hat er das ja er hat einfach denselben Satz gesagt, aber das das war einfach so, weil weil Thanos sagt so einfach so: „Ich bin unvermeidbar", schnipst und dann kommt passiert nichts. Und dann sagt er so: „Ja und ich bin Iron Man", schnipst und dann sind alle weg so, weißt du? So so, er weiß so, er hat einfach Thanos weggeschnippst, seine ganze Armee und danach ist er halt gestorben, ne? Und das war auch so dann ist er gestorben und dann das war einfach so traurig mit anzusehen, weil du hast ja gesehen, so, er hat eigentlich <smacks lips> er hat ja das Ganze so aufgebaut, ne, so ins Rollen gebracht, so, ne? Dieser Film, Iron Man, ne? Und deswegen war das so emotional, weißt du? Weil, ähm, man ist einfach mit ihn groß geworden, ne? Man ist mit man muss man ist ja mit diesem Charakter Tony Stark groß geworden. Man hat auch gesehen, wie er sich entwickelt hat auch, ne? Dass er zum Beispiel alle haben ihn ja am Anfang so auch für so selbstsüchtig, äh, gehalten oder so, äh, auch unausstehlich, weil er ja, so er war ja auch immer voll zynisch und so, ne? Aber er hat ja auch das Ding ist auch immer, wenn Iron Man in Szene kam, dann er hat ja jeden die Show gestohlen. Weil er war so also so, äh, Robert Downey J Junior war so ein also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass irgend 'n anderer Iron Man irgendwie ihn ersetzt, ne? Also öh ein ein anderer Schauspieler, meine ich damit, ne? Weil er hat so gut in die Rolle gepasst, so diese ganzen ne, dana also so da danach war es alles
Ja, ja, ja, ja. Über 10 Jahre. Mhm. Ja. Ja. Genau. <laughs> Mhm. Dann ist er gestorben. Mhm. Ja. Ja, genau. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Der hat jetzt sogar noch emp richtig richtig gut improvisiert, äh, wo dann später noch, äh, Sachen mit eingebaut wurden im Film, die gar nicht vorgesehen waren. Wo er da einmal auf dem, äh-äh, Deck steht und sagt: „Ja äh, und der da spielt 'n Ballerspiel. Hat gedacht, wir merken es nicht, aber das merken wir." Also das das war total improvisiert und dann haben sie noch 'ne Szene gedreht, wo da einer so 'n altes Ballerspiel spielt. <laughs>
Ja. Ja, ja, gestimmt. Ja, ja, genau. <chuckles> Das war auch äh, also einfach er ist einfach 'ne I Ikone auch, ne? Er ist ja auch 'ne Ikone einfach. Und so wie er wirklich, ja, wie er diesen Charakter so Leben verleiht hat, ne, wie er ihn wirklich so ja, so verpachtet hat, das war einfach das war einfach genial, ne? Und dann ist er gestorben. Und das ist du siehst einfach nur
Ein, ein Wahnsinnstyp
danach, weil weil du wusstest so, Digger, er kann er wird das auch nicht überleben. Er ist auch nur ein Mensch, auch irgendwo, ne? Und dann siehst du, wie er so ja, wie er so zusammenbricht. Und dann siehst du seine Frau daneben. Dann denkst du dir so: „Oh nein, er hat doch, äh, d d er hat ja auch in diesem Film so gezeigt, dass sein Kind 'n Kind hat und so, ne?" Er hat ja 'n Kind. Dann denkst dir so: „Nein, sein Kind." Dann siehst du auch noch wie Spiderman bei Spiderman so weil Tony war ja so sozusagen sein Mentor, ne? Und dann s siehst du so, wie alle Charaktere um ihn herum oh das, da habe ich geweint. Da habe ich direkt geweint, ne? Und, äh, die Szene davor, da habe ich auch da war ich auch richtig emotional, wo alle wo Captain America das Ding ist, du weißt ja. Du hast ja gesehen, diese diese großen 3 davor, ne, ähm, Thor, Iron Man und Captain America. Sozusagen die die ersten Avengers, ne, so i im Film, ne, in der Filmindustrie. Die die haben ja gegen Thanos gekämpft und Thanos hat die einfach hops genommen eigentlich, ne? So, du hast ja gesehen wie wie Captain America er hat den Hammer von Thor gehabt, war auch 'ne krasse Szene.
Mhm. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Ja. Aha. Mhm. Ja, genau. Und das ist die Szene, an die ich gedacht habe. Das habe ich ich habe gedacht, die Szene meinst du als Erstes. <laughs>
Ah, ja, okay. Die die Szene war auch genial also da gab es ja so eigentlich, der Film war ja wirklich voll von Szenen, die man nicht vergessen konnte, weißt du?
Ich hab den ich hab den so oft geschaut, bestimmt 7, 8 Mal.
<clears throat> Ja, äh, wei ja, also also, selbst jetzt, ich ich glaube, ich hab den wirklich ü über 'n Jahr mal nicht geguckt, aber ich kann ich kann über den Film so, ja, w w ne, über diese Szenen, so die bleiben einfach hängen, weißt du? So, se selbst jetzt zum Beispiel, wenn ich mir denke, so, was ist jetzt alles nach danach passiert, ne? Das einzig Relevante im Marvel Universum, was so wo was mir hängen geblieben ist, was ich relevant fand, war halt noch diese Spiderman, äh
Mhm.
ähm, hm, wie heißt der Film, wo alle 3 waren. Du hast du weißt ja, was ich meine, oder?
Ja, ja, genau, genau.
Ja, ja. Das war halt sehr viel. Das aber das, ne und rückblickend, wenn ich über den Film nachdenke, denke ich mir so: „Boah, die Geschichte war schon" langweilig." Das einzige Gute an dem Film war so dieses Nostalgische, ne? Du hast dich halt gefreut, so alle Spiderman in einen Film zu sehen. Das war wirklich das au ne und dann die ganzen Schurken. Aber die Geschichte an sich, so, die war einfach ja, langweilig, ne? So so das, also ich fand die nicht gut, wenn ich so darüber nachdenke, im Nachi Nachgang. Aber Avengers Endgame, das war ja dieses
Mhm.
das war einfach, wie es anfing, ne, so nach diesem Verlust, den sie nicht einsehen konnten, und dann am am Anfang wird direkt, äh, Thanos seinen Kopf geköpft, ne? Und danach trotzdem kom kommen die nicht drüber hinweg, dass die ganze Menschheit äh, also, dass die Hälfte der Menschheit ausradiert wurde, ne? Das die konnten das einfach nicht a
Ja, ja. Ja. ja, ja, genau. Ich fand das ja auch so cool oder ich frage mal dich, ne? Ähm, nein, ich mache das Statement, weil ich fand das so cool, wie sie wie sie mit der mit diesem Zeitreisen-Plot umgegangen sind, dass sie sich erst, äh, selbst so 'n bisschen aufs Korn genommen haben, das Ganze ins Lächerliche gezogen haben, aber irgendwie 'ne echt geile Lösung gefunden haben und dann halt auch im Anschluss auch, ähm, da direkt, äh äh, die die nächste Phase einleiten konnten, or wo es dann mit der TVA losging.
Ja. Ja, aber aber Zeitreisen ist schon overpowered, muss man sagen. Ey, also so wirklich, das ist ja das macht einen ja unbesiegbar eigentlich, ne, wenn man, äh, Zeitreisen also wenn man zeitreisen kann. Oder?
Äh, ja klar, weil du es halt irgendwie immer ändern kannst, ne? Aber die haben das ja dann eben so eingebaut, dass du's eigentlich nicht ändern kannst, sondern dass es dann eben 'n neuer Zeitstrang aufgeht.
Ah ja, stimmt. Ja, aber guck mal, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Alles, was danach passiert, das ist bei mir nicht so gut hängen geblieben wie bei Endgame. Das ist so irgendwie so, weil weil dann wurde es einfach so zu sehr chaotisch bei Marvel, ne? Man sagt ja auch so bisschen, äh, dass Marvel bisschen so danach so 'n Downfall hatte oder so, ne? Also, so viele ne auch die Serien, sowas wie She Hulk und so, ne? So, da dachtest du dir so: „Hä, ich habe das "oh, äh, ja, besser ist es. Ja, ich habe da echt Gehirnzellen verloren, ne? Weil auf einmal so She Hulk twerkt da mit äh, keine Ahnung mit Megan Stallion. Und dann dachte ich mir so: „Hä? Was ist das denn?“ Und dann, wa was aus den Hulk geworden ist, ne? Der Hulk ist auf einmal so, ja, so 'n Lappen, ne? Muss man ehrlich sagen und so. Das ist traurig gewesen, aber, ne? Äh, das Endgame war das ist auch so das ist auch so, das waren so die glorreichen Zeiten von Marvel auch, weißt du? Da war Marvel un unschlagbar.
Mhm. Ja, absolut, auf jeden Fall. Noch gar nicht geschaut erst. Hm. Jetzt mal ja. Guck mal, Endgame, absolut mega, mega geiler Film, gar kein Thema. Jetzt aber ich sage: „Infinitiv War Infi Infinity War noch mal 'n Stück besser." Was sagst 'n da dazu?
Ja. Hm, okay, dann lass mich mal nachdenken. Was ist guck mal, wenn ich jetzt an Infinity War denke und 'ne Szene, dann denke ich mir auch dann ist für mich auch wieder so spotliked eigentlich Iron Man, ne? Weil da da ist mir so die die einzige Szene, die mir im Kopf grade so im Sinne erscheint, war dieser geile Kampf, äh, wo Thanos so 'n Mond auf auf Iron Man wirft, ne? Und gegen, ne Und dann war waren die auch so alle so bunt gemischt auch noch, ne? So du Iron Man, Spiderman, Doktor Strange und dann die Guardians of Galax of the Galaxy und so, ne? So 'n richtig einfach bunt zusammengewürfelt. Und dann siehst du so diese Chemie, das war schon legendär, ne? So so so wie so so Iron Man macht 'n Schlachtplan und dann hö hört, äh, dieser Drax nicht mal zu oder oder warte kennst du noch die Szene
Ja, ja, ne? Äh Ja, ja. <laughs> Die hätten es schon die hätten es schon geschafft da an an dem Punkt, ne?
Ja. Oder kennst du noch die Szene so, ja, äh: „Wo ist Gamora? Wer ist Gamora?“ Und dann sagt dieser Drax: „Warum ist Gamora?“ oder so, keine Ahnung, so, weißt du?
Ja, ja, genau, genau. Der Drax, der war immer noch mal 'n ganz eigenes 'n 'n ganz eigener Charakter. Aber weißt du, was ich wa wa warum ich sage, dass Infinitiv o Infinity War besser ist? Äh, der hatte den aller krassesten Cliffhanger von allen Filmen und allen Serien, weil das war einfach es war einfach Katastrophe und du hättest sogar sagen können: „Jetzt, äh, wa der Film ist vorbei und damit ist gut." Es war 'ne Art von Ende, wo du wirklich sagen kannst: „Das ist 'n Ende.“ und dann ist es halt einfach 'n katastrophales Ende und es wäre auch möglich gewesen für diesen Film.
Äh, das war <clears throat> Ja? Stimmt, ja. Ja, ja. Ja. Ja, doch, doch, doch. Jetzt, wo du's sagst, der Cliffhanger war ja super krass, ne? Du siehst auf einmal alle, äh du siehst die Avengers verlieren einfach. Das das war zum ersten Mal so, ne? Du also, so, dass du wirklich der Film damit endet, dass die verlieren, ne? Und, äh, je so so solche Charaktere wie, s du weißt, Spiderman ver zerfällt zu Staub. So 'n junger Peter Parker, ne? Der war ja in dem Film so 16 oder so, ne? Und dann denkst du so: „What? Was passiert da?“ Und dann, äh, du weißt ja, die Post Credit Szene. Dann siehst du nur so, wie, äh, Nick Fury noch dieses Notsignal sendest oder sendet und dann siehst du dieses Zeichen von Captain Marvel, weißt du? Das war auch geil. Ja.
Ne? Ja. Genau. Ja. Gell? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau und dann löst sich auch der Nick Fury auf.
Ja, also, ja, du hast da definitiv recht, äh, so, das war das war ja krass, so so, ne? Wie alle zu Staub
Das Ding war ja auch ähm, ich glaube, der man man wusste ja gar nicht, dass die 2 Filme, dass die Infinity War Infinity War und Endgame zusammhang zusammenhängen werden. Von daher hat man einfach nicht damit gerechnet. Also, ich war da mal au davon ausgegangen, das ist ein Film und dann kommen noch 'n Film. Von daher war der Cliffhanger total überraschend.
Ah, du dachtest, In äh, Infinity War wäre der einzige Film oder was?
Ne, ne, ich wusste schon, da kommt auch noch, äh, „Endgame“, aber ich habe gedacht, das sind, ähm vielleicht hängen sie auch irgendwie zusammen, aber ich habe gedacht, äh, „Infinity War“ ist ein abgeschlossener Film für sich.
Wo also, dachtest du wirklich da sozusagen, dass d der Film endet, dass die Superhelden sich alle auflösen und das war's, oder was?
Ne, ne, ne, also, wie ich reingegangen bin in den Film, habe ich gedacht, äh, das wird jetzt einfach ein Film für sich. Ich habe nicht damit gerech ich habe einfach nicht keinen Cliffhanger erwartet. Das war einfach, äh, die Überraschung.
Ah. Ja, ja. Stimmt. Mhm. Ja, definitiv. Das hat ja wie wie wie hat man dann noch mal das Ki weißt du? Da war man ja so richtig geflasht danach, dass man das Kino so f wirklich man hat erst mal gar nix gesagt, glaube ich, danach, ne? Man hat einfach ma man ist einfach so schockiert so rausgegangen und, äh, wusste gar nicht so Aber ich so: „Was was was ist los hier so, ey, Spiderman?“ Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja. <laughs> Ja, das ganze Kino absolut auf der ganzen Erde. Alle Kinos, alle Leute waren total überfordert. <laughs>
Boah, und ich glaube, das ist auch so schön, nochmal sich daran zu erinnern. Das war einfach wirklich Kino, das einen gefesselt hat auch so, ne? So, das hat einen wirklich so berührt irgendwo, ne? Und, äh, das hatte ich lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ja, das kam auch danach nie wieder. Das war nach „Endgame“ war's wirklich einfach Ende. Wahnsinn. Ja, über das Marvel-Universu Universum, da können wir echt wirklich noch, ähm, Jahre diskutieren. Das wird uns nie mehr loslassen. <laughs> Ja, geil, das so zu total teilen mit dir.
Ja, und bei Ja. Ja, mal sehen, wie die alle Ja, und, äh
So viel so viel Energie.
Ja, und bleiben wir mal, äh, gespannt, was da mit Dok Doktor Doom kommt, ne? Mit, äh, Robert Downey Junior wieder, ja.
Genau.